Mình nghĩ là thật ra là mình chưa thay đổi được gì nhiều mấy đâu. Sau cái cuộc trò chuyện đấy thì mình mình quyết tâm là, ô kê, thế từ bây giờ mình sẽ cố gắng chữa lành những cái vết thương thời thơ ấu của mình. Ví dụ như là, đấy, ờ, mình, ờ, ngày xưa mình chưa không có ai để dựa dẫm thì bây giờ mình sẽ học cách để dựa dẫm người khác hơn. Mình nghĩ như thế thôi. Thế nhưng mà <sniffs> nó nó là một cái gì đấy rất là khó bởi vì bởi vì từ bé đến giờ mình luôn như vậy rồi. <laughs> Ừ, đúng rồi. Làm sao mà, kiểu, một ừm, chỉ một chút suy nghĩ mà đã có thể, gọi là, ờ, khiến mình, kiểu, tự dưng quay ra dựa dẫm người khác luôn được, đúng không? <chuckles>
Ừm. Ừm. <chuckles> Đúng rồi, từ vết thương lòng ngày xưa mà ha. Ừm. <chuckles> Chính xác luôn á. Cái việc đó nó nó ám ảnh mình nè, rồi nó đi theo cuộc đời mình đến khi mà từ nhỏ cho đến lớn. Thì cái việc mà thay đổi á thì nó rất là khó nè và đôi lúc á, nó còn, ờ, ờ, làm cho mình cảm giác là b cảm thân bản thân mình nó bị khó chịu khi mà mình cố gắng để mà thay đổi ha. Thế thì, ờ, bây giờ đi, thì bạn có có tìm được cái phương pháp nào nè, để dần dần thay đổi cho nó hoàn thiện hơn hông bạn, khi mà mình lớn lên rồi nè?
Ừ, đúng rồi đấy! Ừm. Ừm, thật ra thì mình nghĩ là ấy, ờ, cái việc đầu tiên để chữa lành ấy là mình phải chấp nhận và mình phải nhìn nhận ra những cái vết thương đấy. Ờ, tức là
À, nhìn về quá khứ ha.
Ừm, đúng đấy. Tức là sao? Như là cái vết thương mà mình nhận ra là hồi bé mình không có ai quan tâm đấy thì mình nghĩ là đầu tiên là mình phải chấp nhận cái việc đấy đã, và mình phải, ờ, thật sự là nhận ra rằng đấy là một cái điều không bình thường, đấy là một cái điều không ổn, bởi vì bởi vì từ bé mình đã như thế, thế nên là ở đâu đó trong trái tim mình đã mặc định cái việc là không được, ừm, người khác giúp đỡ là điều bình thường ấy. Mình coi đấy là cái điều hiển nhiên và nó là một cái điều tất nhiên ấy. Nhưng mà mình nghĩ là về thật ra thì nó không phải như thế, mình nghĩ là cái việc mà con người, gọi là, tương trợ lẫn nhau rồi đi tìm sự giúp đỡ của người khác nó là ừm, nó là một cái điều, ừm, mình nghĩ nó là một cái điều tốt và mình mình nghĩ là mình nên làm như thế.
Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. À, thì ra là vậy! Ừm. Giúp đỡ lẫn nhau này kia. À!

Ừm, đúng rồi đấy. Thành ra là mình luôn phải ở một mình và mình ở với các bà giúp việc. Thế bà giúp việc thì việc của người ta là được quy định rồi, đúng không? Người ta sẽ dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm, rồi giặt quần áo, đấy là cái việc của người ta. Chứ cái việc, ờ, chăm sóc mình thì người ta sẽ chỉ dừng lại ở mức là cho mình ăn đủ bữa, và, ờ, lo cho cái quần áo s s của mình sạch sẽ thôi. Chứ họ đâu có phải là mẹ mình, họ cũng không phải là ruột thịt gì cả, họ không có ý, không có cái trách nhiệm gì là phải quản lý mình gì hết ấy. Ờ, thì
Ừm. Ừm, chính xác luôn. Ừm, hiểu rồi á. Ừm, thì họ làm theo cái cái bổn phận của họ, được nhiệm vụ mà họ được gi giao thôi, đúng hông nè?
Ừ, đúng rồi đấy. Ừ, đúng rồi đấy. Thành ra là mình khá là, gọi là, cô độc ấy, mình khá là ở một mình đấy. Thế nên là ấy, những cái khi mà ví dụ như là mình đi thi nha, hồi đấy mình rất là chăm chỉ, mình mình được đi thi học sinh giỏi nè, ờ, mình được, ờ, gọi là, ờ, tham gia những cái cuộc thi mà nó nó nó khá là quan trọng đối với mình cái lúc đấy. Thế xong những cái ờ, thế nhưng mà những cái lúc như thế thì mình nhận ra là nếu như là bố mẹ nhà người ta ấy ừm, mình nghĩ là bố mẹ nhà người ta ấy thì sẽ luôn biết được những cái chuyện đấy, và sẽ gọi con dậy đi học, đúng không? Ví dụ như là ngày mai con mình đi thi cấp 2 chẳng hạn, thì chắc chắn là mình nghĩ là bố mẹ nào cũng sẽ biết, và bố mẹ chắc chắn là sẽ lo lắng và gọi con dậy, đúng không? Thế nhưng mà mình không có, bởi vì mình mình không ở với bố mẹ mình, mình ở với bà giúp việc mà, và đấy đâu phải là việc của người ta. Cái việc mình có đi thi hay không hay mình làm gì nó không phải là việc của người ta. Thành ra là, ờ, khi mà mình còn bé không có một ai gọi mình dậy cả, mình luôn phải đặt báo thức, và, kiểu, mình rất là lo sợ nếu như mình mình ngủ quên thì sao? Bởi vì mình là hồi mình còn bé mình hay có thói quen là ngủ một phát đến trưa, tức là nếu như mà mình, ờ, mình được thả cảnh ấy, mình không không không có ai gọi mình dậy, không có báo thức hay không có gì là mình sẽ cứ ngủ đến trưa luôn thôi. Thành ra là mình rất là lo lắng bởi vì khi mà ví dụ như là những cái cuộc thi quan trọng như thế ấy, mình mình biết là chắc chắn sẽ không có ai gọi mình dậy cả. Và mình coi cái chuyện đấy là chuyện tất nhiên, mình coi cái chuyện đấy là chuyện hiển nhiên. Thành ra là mình luôn rất là cẩn thận trong việc đặt báo thức và nó cứ đi theo cái thói quen đấy, nó nó đi theo mình cho đến khi mà mình trưởng thành, thì mình cũng vẫn luôn nghĩ rằng là cái việc mình phải tự gọi mình dậy là điều tất nhiên. Thế nhưng mà sau khi mà nói chuyện với người yêu ấy, thì mình nhận ra là, ờ, chỉ có mình mình bị như vậy thôi. Hóa ra là những cái đứa trẻ khác nó không như thế, những cái đứa trẻ khác nó sẽ được mẹ nó gọi, ờ, nó sẽ được gia đình nó gọi. Ừm, thì mình, kiểu, nhận ra là ừ.
Ừm. À, hiểu. Mình lo lắng hay sao bạn? Ờ. Ừm. Ừm, đúng rồi, tất nhiên rồi. Ừm, đúng rồi đó. À, thì ra là vậy. Ừm. <laughs> Ừm. Đúng rồi đó. Ừm. À. Ừm. <laughs> Ừm. À, hiểu rồi nha. Giống như là cái cái quá khứ của bạn á, thì nó cũng ảnh hưởng đến, à, cái chuyện mà b bây giờ đi, thì ví dụ như là bạn à đ à, nói chung là không có ai nè, đánh thức bạn nè, và luôn luôn ám ảnh về cái chuyện mà, à, mình hông có dậy đúng giờ nè, và đôi khi là mình cũng sẽ bị quên này kia, đúng hông bạn? Cho nên mình sợ.

Ừm, mình nghĩ là chắc là nó cũng có tiến triển một chút ấy, nó cũng, gọi là, ờ, <laughs> một chút thôi, tại vì thật ra là nó không phải là một thứ gì đấy chữa dễ chữa lành đâu. Mình nghĩ là mình sẽ khéo khi mình sẽ phải dùng cả đời này để chữa lành những cái vết thương hồi nhỏ ấy. Mình thấy hay có những cái câu như thế ở trên mạng mà, ờ, những những đứa trẻ lớn lên xong sẽ phải dành cả đời để chữa những lành những cái vết thương hồi còn bé của nó ấy. Tại vì
Ừm, m chút thôi à? <laughs> Ừm. À, thì ra là vậy ha?
ừ, tại vì là trẻ con ấy thì nó giống như một cái tờ giấy trắng, đúng không? Bây giờ bạn vẽ cái gì lê nó thì nó thành như thế. Thì bây giờ một cái tờ giấy trắng từ ngày xưa, bây giờ nó được có rất là nhiều cái nít nét vẽ lên rồi thì rất là khó để mà xóa được những cái nét vẽ mà nó từ xưa, xa xưa nhất, những cái nét vẽ mà, gọi là, đầu tiên nhất ấy, thì nó sẽ lại là những cái nét mà người ta, gọi l mình nghĩ là nó hằn lâu nhất ấy ờ, đúng rồi đấy.
Đúng rồi đó. Ừm. Đúng rồi đó. Ghi nhớ lâu dài nhất, ờ, nghĩ như là đi theo họ đến, gọi là, suốt cuộc đời luôn, nếu mà họ không có tìm được một cái cách nào đó hoặc là một người nào đó có thể là giúp họ là vượt qua thì chắc chắn là sẽ, gọi là, đi theo suốt cả đời luôn á ha.
Ừ, đúng rồi đấy, bởi vì là, ừm nói như nào ta? Gọi là, ch tại sao người ta lại dạy cho trẻ con học chứ không phải là dạy người lớn học, đúng không? Trẻ con lúc nào cũng học vào hơn đấy. Trẻ con bản năng của chúng nó là học hỏi và nhìn theo và, ờ, cái cái cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn người ta, gọi là, định hình thế giới đấy. Khi mà thường là khi mà người ta khoảng cỡ 18-25 tuổi là làm mọi thứ thứ xong rồi, là từ sau đấy là mình nghĩ là nó sẽ rất khó là để thay đổi. Thế nhưng mà mình lại nhận ra cái sự sai sót của mình sau cái thời điểm mà mình 25 tuổi mất rồi ấy, tức là, à, nó là một cái thời điểm mà não của mình nó đã định hình tất cả mọi thứ từ suy nghĩ, từ cách nhìn, từ, à, thế giới quan, nó nó định hình hết mất rồi, ra là để thay đổi là một cái chuyện gì đấy mình nghĩ là nó sẽ rất là dài và sẽ phải từ từ đấy.
Ừm. Đúng rồi đó. Ờ. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó, ừm. Là rất khó này kia ha, đúng rồi đó. Thì thì thế theo bạn đi, cái việc mà bây giờ bạn muốn thay đổi hơn hả, yeah, thì bạn có nghĩ là có thể là tìm đến các chuyên gia tâm lý hông? Hoặc là ai đó để giúp đỡ nè, để, giống như là, để mình hiểu mình hơn và cái cái vết thương mà từ ngày xưa nè, thì cái chuyện mà ngày xưa đó nó không còn, ờ, tiếp diễn nữa hông bạn?
Ừ.

Ừ, thật ra là có, mà, kiểu như là, nó là một cái cuộc cuộc trò chuyện mà nó nó rất là vô tình thôi. Ờ, tức là, ừm, bình thường ấy, mình có một cái thói quen là trước khi đi ngủ mình sẽ luôn check lại báo thức của mình. Tức là mình dù mình có set báo thức cho ngày mai rồi đấy, tức là mình đặt cái báo thức là hàng ngày ấy, tức là mình sẽ bật thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu. Ờ, tức là mình đã bật cho nó hàng ngày rồi. Tuy nhiên là trước khi đi ngủ ấy, lúc nào mình cũng check lại xem là mình đã bật chưa. Thế cái buổi tối hôm đấy mình đang, a, nói chuyện với người yêu, thế mình bảo với người yêu là "Ơ, đợi em một tí, em đi check lại báo thức đã." Thế xong người yêu mình mới bảo là "Ừm, tại sao em lại cứ phải làm như thế? Tại sao em lại bất an như thế? Sao em em không tin nó à? Em không tin cái <laughs> em không tin cái à, ừ, không tin cái ứng dụng báo thức à?" Thế xong mình, kiểu, ờ không cũng không biết nữa. Mình nghĩ là sau mình bảo là chứ: "Ờ, th thì chắc là cũng tin đấy nhưng mà phải ấy lại cho chắc. Nhỡ đâu mà, kiểu, lỡ lỡ tắt đi thì ừ, lỡ tắt đi xong là ngày mai, ờ, không dậy được thì sao? Nhỡ đâu mà có chuyện gì quan trọng xong là ngủ quên mất thì làm sao?" Thế xong người yêu mình mình ừm, khi sau khi mà mình nói câu đấy ra xong nhá, thì người mình yêu người yêu mình không không phản ứng gì nhiều đâu. Người mình yêu người yêu mình, kiểu, ờ: "Ồ, thế à, sao mà phải bất an thế? Em, ơ, ờ, ngày xưa gặp chuyện gì như thế à? Kiểu, ngày xưa em gặp chuyện gì, gọi là, rất là, ờ, khiến em, ơ, sợ hãi à?" Ừ, thế xong mình Ừ.
Ừm, vô tình hả? Ừm. Ừm, tự động phải hông? Ừm, hiểu nha. Ừm. <laughs> Hiểu. <laughs> Ờ. Ừm, vậy không tin ha. Ừm. Ừm, đúng rồi đó, cho chắc này kia. Ừm, đúng rồi đó nha. Ừm. <laughs> À, ừm, cũng hỏi thăm này cố gắng cho của mình có công trạng trạng thái đó, đúng hông bạn?
Ừ, đúng rồi đấy. Thế xong mình bị hỏi như thế xong mình mới nhận ra là, ừ, "Tại sao mình lại như thế nhỉ? Tại sao mình mình lại phải bất an như thế vì cái chuyện báo thức nhỉ? Tại sao mình lại không không tin tưởng cái báo thức như thế nhỉ?" Ừ, đấy là cái lúc mà, ờ, mình tự
<laughs> À ha. À, hiểu rồi. T lúc đó thì mình mới nhận ra là cái lời nói của người yêu thì làm cho mình tác động đến cái suy nghĩ của mình ha. Tại lúc đó là mình cũng hiểu ra được cái cái chuyện hơn và mình sẽ xem xét lại cái chuyện đó, đúng không mè?
Ừm. Ừm.